Allora, ci sono: Richard Gere e Winona Rider. Si incontrano, si innamorano, ma lei ha poco da vivere perché ha un cancro.
Ah, ho capito.
Cioè, facciamoci del male. Voglio proprio vedere. Assolutame
Sì. Mh. <chuckles> Oddio, a proposito di storia d'amore in cui hanno poco da vivere, un altro che ho mi ha fatto piangere anche questo, ho guardato quando ero un po' più piccola: Colpa delle stelle. <chuckles>
Mh. <clears throat> Sì. Com'è? S
Colpa delle stelle, non so se l'hai l'hai visto. Eh, sono praticamente 2 ragazzi che si incontrano in un centro, uhm, perché soffrono entra a entrambi hanno una malattia mortale, hanno un tumore, però si innamorano con il passare del
Non mi ricordo. Qual è? Mh. No, mi sa di no, con l'altra ma mi sa che mi s mi sono protetta un attimo, a quel punto, mi sa.
Eh. Eh, sì, ecco hai fatto bene. Si innamorano, eccetera, e tutto, solo che ecco, alla fine lei muore e quindi, eh, finisce male, mhmm, in sostanza. Sì, sì.
Sì. sì, sì. <clears throat> No, no. No, vorrei vivere un po' meglio. Ma anche a volte nelle serie che scegliamo, ci sono delle cose così tristi, che tu dici: "Com'è possibile una cosa del gene" Dei momenti veramente tristi. No, no.
Mh-mh. Mh. Sì. Eh, esatto. Mh. Mamma mia. Eh, ma infatti perché noi adesso stiamo parlando di film comunque in cui muore qualcuno. Però, io mi son trovata a piangere tantissimo anche senza necessariamente che la persona morisse, eh. Ecco <giggles> magari
Sì, no, è vero. ci sono delle cose da delle storie drammatiche.
Eh, esatto. Soprattutto quando magari, mhmm, le rappresentano in un modo particolarmente realistico, no, e quindi, cioè, tu piangi perché pensi: "Questa, cioè, ha un fondo di verità, no, questa storia. È un non è un qualcosa di assurdo da immaginare nella vita reale, potrebbe succedere anche a me."
Sì. Sì, sì, sì. Sì. No. Sono delle cose che possono succede Sì, infatti io non guardo film di fantascienza, quindi sono cose che potrebbero succedere davvero alla fine quale credo.
Eh. Mh-mh. Ecco, vedi? Sì.